Me gustaría que ahora me contaras cómo la escucha activa fortalece la confianza. ¿Tú cómo la manejas para fortalecer la confianza con entre tus amigos y familiares?
Fíjate que yo veo que para que haya realmente confianza, o en una relación, tiene que haber una escucha, una escucha activa. Difícilmente, tú vas a conectar con una persona que no te escucha.
Ujú.
Derivado, de derivado de eso, pues, yo sí veo que es
Totalmente, de a
primordial que esté la escucha activa, para que se fortalezca la confianza en las relaciones.
Sí, es fundamental. Mm, ¿tienes alguna historia así que de pronto recuerdes de cómo había ciertas dudas en la confianza, pero la otra persona te permitió crear este vínculo justamente de confianza, por cómo la escuchabas, o lo escuchabas, o viceversa?
Fíjate que sí, eh, justamente ahí en la oficina. Eh, una persona, eh, que tenía ciertos a algunos problemillas por así decirlo. Los detalles que todos tenemos en el día a día, en la en la vida que te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Y a veces, e ella una vez llegó conmigo, me lo platicó, y, pues, yo la escuché. Este, le le brindé 10, 15, 20 minutos ahí de del tiempo, el espacio, sinceramente, con una atención plena, escuchándola activamente y generando empatía. Y y y ella, pues, le gustó eso que que que yo la escuchara
Ujú. Claro, claro. Ujú.
¿Y qué empezó a pasar? Que empezó a haber más cercanía y confianza en abrirse en temas más delicados de lo que estaba pasando en su vida. Y lo cual yo le dije en su momento: "Te agradezco la confianza", este, de hecho, ella me volví hasta cierto punto una especie de consejero, eh, de ella, como confi eh, así es, este, su confi e este de esta persona, y ahí me decía: "Es que tú das muy buenos consejos". Y y no es que diera buenos consejos, lo que pasa es que yo escuchaba y hacía preguntas, eh, hacía que viera las cosas de diferentes aristas, las sacaba del problema, la pusiera como en un balcón haste de cuenta y viera. Y ella, este, pues, terminaba encontrando la solución al tema que traía, y eso pues, a lo mejor, ella sentía que yo era la que le daba la solución. Sencillamente yo la guiaba por así decirlo.
¡Oh, qué tal! Mm, como confidente su amigo ¿No? Ujú. <laughs> Como psicólogo.
Pues, sí hazte de cuenta justamente de hecho me dijo a mí, eh: "Oye, este, es que la verdad es, yo, eh, eh, m me gusta más venir contigo que con mi psicólogo porque tú me das este mejores consejos", me dijo. "No, pues, te agradezco, la verdad te" le digo: "Este la confianza, y también, este, pues, el halago". Y pues, ya sabes, y y y te digo, eh, se se se fortaleció la relación, o, hubo confianza de que sí me a i igual, yo completa discreción a temas que ella me compartió, eh
<laughs> Ujú.
que fueron, este, pues, serios desde que pasaban su vida, pero todo todo se derivó, o, empezó de una escucha activa que yo empecé a tener con esta persona.
Claro, es una mezcla de de secretismo, ¿no? Y de confianza, porque ella depositó la confianza en ti, o sea, contarte cosas que probablemente pudieron haber sido como muy fuertes, y ver que tú no se lo contabas a nadie, y que al contrario le dabas consejos, pues, definitivamente fortaleció el el vínculo de amistad que estaban teniendo, ¿no?
Claro. Claro, totalmente, totalmente.
¿Y tú qué consideras que sería una escucha activa efectiva?
Mira, para mí, eh eh, desde mi perspectiva, es, al menos lo que yo practico
Ujú.
evitar distractores. Eh, de verdad es muy fácil, distractores tanto la computadora, y el más fácil, el teléfono. Te pongo a esperar, este, en en el WhatsApp, o lo que tú quieras, es, si yo voy a escuchar, es poner, este, poner el teléfono a un lado. Mi atención mi mi mi lenguaje corporal va a estar en mi rostro que estoy poniendo atención a esa energía. Mi torso va a estar g dirigido hacia ti, y la mayor parte del tiempo va a estar haciendo yo contacto visual, y y y bue como que mi cerebro también le ponga un interruptor, que modo modo escucha activa, clacks, este, para estar s mm, este con esa atención plena. Y y listo, estás escuchando, y va vas a ver que yo te haré preguntas para para ver si entendí bien, eh, y para ver, este, incluso, i indagar cosas, saber y este para ver el panorama completo. Y ahí ahora sí que se siente esa energía de que estoy yo escuchándote activamente.
Claro. <laughs> Por supuesto. Ujú. Mm. Claro, es como este tema de, mm, reflejo que le llaman. Empatía reflejo, porque tú estás escuchando a la persona y incluso hasta puedes tener la misma postura que la otra persona está teniendo, porque lo estás, o la estás escuchando activamente, ¿no?
Ujú. Claro, claro. Rapport también creo que le llaman ahí el rapport o el espejo, a partir así, quien diste.
Ah, mira, qué interesante, ese término no lo conocía, lo conocíamos como espejo, pero, qué interesante es esto que me dices, y y esas personas que solo oyen, ¿cómo las ves, cómo?, o sea, ¿están desconectadas? ¿Crees que lo hacen a propósito?, eh, ¿qué pasa con esas personas que solo, oyen y no escuchan activamente?
Pues no sé si lo hagan a propósito, o o este, o no se dan cuenta. Eh, pues sencillamente, pues, no tienen la pestaña, quizá, por así decirlo, de escuchar activamente. O o digo, porque es algo que se se se ap se puede aprender, y se aprende con la voluntad y el empeño. O sencillamente.
<laughs> Okey. Ujú. Es como la lectura de comprensión, ¿no?, se aprende en el en en la primaria. <laughs>
Así A así es. Y que que que puede ser que a lo mejor las personas, eh, se meten mucho en la vorágine de esta vida tan apresurada, tan así, y a la mejor nomás, este, pues oyen oyen así como, oír llover, <giggles> pero, pues, no no escuchan, ¿no?, y y y pasa mucho también incluso, y te voy a poner un ejemplo de Yo conozco un amigo que que muy político él no, y siempre esos de que quieren quedar bien y-y te te preguntan, ¿no?, eh, eh, hasta con diálogos muy prefabricados: "Hola, ¿cómo estás?, gusto saludarte, qué bueno que te veo". Y así.
Mm, entiendo. <laughs> <giggles> Un personaje.
Sí, y ya te quedas tú, este loco, ¿qué onda?, y este, y luego, ¿cómo estás?, y muchas veces ni vas terminando de decirle, por ejemplo, que estás bien, qué bueno, qué bien, me da gusto, ¿no?, pues, pues, una vez yo le dije a mi esposa, este, estabamos en una carne asada, mira: "Ahí vi ahí viene este loco", le dije: "Ahorita que te pregunte, te va a decir que, qué gusto de verte y no sé qué", ahorita que te pregunte, le dije: "Dile que estás mal, a ver qué te responde". Y ya nos entrenamos así, y ya llegó con ella: "Y que, sí que, ¿qué pasó? ¿Cómo estás?", y que no sé qué. "Muy mal le dijo mi esposa", pero y y cuan y cuando le dijo eso mi esposa, le dijo: "Ah que bueno que bien y no sé qué". Y ya después que justo y ya siguió conmigo: "Hola ¿cómo estás?", ya nomás se fue. Y pero, ve este ve este amigo dijimos, o sea, de plano, o sea, eso no escucha y yo digo, caramba, si alguien le vas a preguntar, como yo sé que muchas veces no te vas a abrir, ¿sabes? Yo sí estoy mal, obviamente no me voy a abrir con cuabie con cualquiera para decirle que me siento mal y además, tiene que haber esa esa, eh, cercanía como la que pasó con esta persona, que que te di que te dijo que que te dije que se construyó, no se fortaleció a raíz a raíz de pe pero si, a lo mejor, hay cierta cercanía, ya sea en el trabajo o con un amigo, y si yo te pregunto: "Hey, ¿qué pasó? ¿Cómo estás?", y si tú me dices: "Mal", de me debo de interesar en la respuesta y no para solucionarte el tema, pero para al menos escucharte: "Ah, caray, ¿cómo que estás mal? ¿Por qué estás pasando?, platícame, dime". Entonces, e es eso, e e e el tener y a la mejor esos 5, 10 minutos para mejor okey, y y poder empatizar con una escucha activa, y y y y no esos diálogos prefabricados, que como este, que pasó, de que mi esposa le dijo: "Muy mal" y el otro responde: "Qué bueno, que bien", entonces, te quedas tú: "Ah caramba, o sea, te te parece güey que que bueno, que bien que me esté que me sienta mal o qué rollo", entonces, entonces, que que tremendo, eh, en que sí nosotros deberíamos eso, ¿no?, si vas a preguntar cómo estás, o esto y lo otro, pues, r ah. Eh, que te importe la respuesta, ¿no?, y y
Ajá. Ujú. Travieso. <chuckles> <laughs> Uh. <laughs> Ujú. Sí, totalmente. Exacto, se fue armando. Ujú. <laughs> Qué bueno. <chuckles> Sí.
Dime.
Se me figura mucho, eh, por ejemplo, tu amigo que que dices que es como muy político, <laughs> em, la verdad es que
Sí.
no están conectados emocionalmente con las personas, y con esto no quiero decir que, bah, que sean súper amigos, y que ponga atención en los sentimientos de cada uno.
Así.
Pero la realidad es que, a veces es por simple cortesía, que si tú te detienes a preguntarle a alguien cómo está tienes que escuchar si te va a decir que si está bien o que si está mal, ¿no?, y tener presente que podría decirte que está mal, <chuckles> y entonces, ¿qué vas a hacer?
Así es, no, e es que es que está la está la probabilidad, a la mejor muy pequeña, pero existe la probabilidad que te digan: "Estoy mal" o "ahí voy más o menos, acá batallando", oye, pero, ¿por qué estás batallando?, oye, ¿por qué estás mal?, o sea, sí ten tienes razón en ese sentido.
Sí. Ujú. ¿Te puedo ayudar en algo quizá, no? <giggles>
Sí. ¿Qué puedo hacer?, dime este, ¿qué tienes?, a la orden no sé, este, y y, a y a y a veces a lo mejor, con que prestes oído 5 minutos y que se desahogue, ah, y es ir y a lo mejor, no puedes solucionarle el tema, pero, como te decía ahorita: "Oh pues, lo siento mucho espero que esto se mejore y más". Y eso a lo mejor, si no un poquito, este, algo que lo hiciste sentir un poquito mejor con solo haberle escuchado. Y bueno, y si tienes la manera des de ayudarle, pues mucho que mejor, ¿no?
Ujú. Oye, ¿y consideras, por ejemplo, tú pensando así un poco en el tema de los dispositivos? ¿Crees que tal vez las personas hayan perdido un poco el tema de el superpoder de la escucha activa por el celular? Porque se distraen mucho, porque lo tienen ahí, o sea, de plano sí crees que sea una herramienta que haya impedido el desarrollo de la escucha activa.
Fíjate que e esta herramien tiene sus claroscuros ¿no? Si bien es cierto esto sería fíjate, y y qué paradójico, ¿no? Nos ayuda, se supone, a comunicarnos, pero por otro lado puede ser un estorbo para que
Ujú.
Tengamos una escucha activa, porque estos aparatos
Ujú.
Pueden llegar a deshumanizarnos a nosotros. Porque ya incluso ya nomás queremos a a comunicarnos a través del texto, a través de emojis, que igual yo sé que es otro método de comunicarnos. Pero para tener esa cercanía humana, esa escucha activa
Ujú.
no hay como estar presenciales, estar ahí en el aquí, y en el ahora como dicen, ¿no? Presentes y con una atención plena.
Total. Y que esa que dices tal vez hasta se pueda llevar o transmitida <coughs> por el tema de las redes sociales, ¿no? Porque las personas somos distintas cuando hablamos a través de un chat, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro, eh, di distintas ahí mucha gente se envalentona, por eso vemos muchas en las redes sociales que, este, detrás de un teclado y demás, pues, decimos, este, y sí pasa, ¿no? O sea, eh, gente que a lo mejor te te te te dice cosas. Me ha pasado a mí incluso, una vez en un grupo de WhatsApp, una persona, este, me dijo muchas cosas feas, este, la agarró ahí conmigo por un tema que, pues, ni al caso ni yo nada ahí tenía que ver. Pero total el tema es que me dio y y justo al cabo de la vuelta de la semana me lo topo de frente y, "¿Qué pasó?", le digo pues lo saludé: "¿Cómo andas?", le dije, "Ay bien bien bien" me dijo. Yo estaba esperando a ver a ver dí dí dímelo de frente pues o sea a ver, ¿qué pasó? Y a ver si es cierto que tienes la valen los pantalones para ver cómo nos toca. Y y no no no. Mm. No no no, este, ah, qué gusto saludarte, o sea, que decir. O sea, sí, no no no tiene la la la ge porque ya cuando tienes a la ge a la persona de frente, ah, pues, o sea, eh, sí sí, en ese sentido, eh, la se escuda mucho en el anonimato, ¿no?, de la red social y demás para para ofender y demás.
Exacto. <chuckles> Ujú. <chuckles> Se agachan la cabeza, ¿no? Ujú. Sí, ay, no. Me equivoqué. <chuckles> Claro, y además la escucha activa definitivamente se podría decir que es como un músculo ficticio que hay que ejercitar. Eh
Claro, claro, sin duda.
Porque además nos puede ayudar mucho a obtener ventajas en la vida, en todos los ámbitos, profesionales, eh, y familiares, ¿no?, por ejemplo, con la familia, cuando crías hijos, el que tener una escucha activa, sobre todo con adolescentes, ¿no?, de, ah, si no los escuchaste en el momento que ellos quisieron que los escucharas, ya, perdiste la oportunidad. <chuckles>
Uh, ya es un show. Sí, sí, sí, yo lo cometí, tie tienes así, tienes que estar muy atento, lo vi lo vivo con mis hijas, ya la más grande es adolescente y sí, tengo que prestarle la atención a ella, así le digo, e espérate, espérate, mijita, dame dame 2, 3 segundos, quito el tel teléfono y ahorita nomás te voy a escuchar. Y sí lo hago, quito, o sea, entonces llegan y estoy ocupad dame un minuto y te voy a escuchar, entonces ya le digo y me espera, y sí ya ca adelante dímelo, no sí, totalmente tienes que estar muy atento.
Ujú, ujú. <laughs> Porque si no se pierde. Agradezco mucho esta plática, me divertí mucho, que tengas muy buena noche y nos vemos por aquí pronto.
Así es, tú también cuídate mucho, para mí fue un un placer. Nos vemos.